あの、お気に入りの休日の過ごし方とかって、なんか、あったりしますか？
ああ、そうですね、やっぱり、なんか、休日といえばね、なんか、平日できない事をやりたいような事はありますけど、まあ、基本的に、やっぱり、平日に、まあ、何が嫌かっていうと、割と、なんか、まあ、職場に行って、まあ、必ず、まあ、人と関わって働かなきゃいけないっていうところが、かなり、ちょっと、私、個人としては、あまり、まあ、コミュニケーション好きではないので、すごいストレス <chuckles> に感じる事が多いんですよ。だから、やっぱり、そうですね、1人で、なんか、休日とか過ごすの、すごい、私は好きですね、やっぱり。うーん。
おお、ほうほうほうほう。 はいはい。 <chuckles> そうですね。ううんうん。 ああ、そうなんですね。う、はいはいはいはい。 はいはいはいはい。 おお、そうなんだ。じゃ、その、さっき言ってた、その、1人で休日過ごすっていうのと、平日できないことっていうのは、こう、一緒なんですか？それとも、また、別なことなんですか。
うんうん。 いや、もう、だから、完全に、だから、やっぱり、なんか、あの、まあ、平日に、まあ、人と関わりながらも仕事をやって、まあ、家とか帰ったりすると、やっぱり、ちょっと、あの、まあ、疲れと言いますか。であって、なんか、うん、なんか、まとまった時間でどこ行くっていうのもできないですし、なんか、一気見するっていうのにも、ちょっと、なんか、あの、集中できなさそうだなってなって、もう、その、 もう、普通に、おと風呂入って、もう、ご飯食べて、もう、終わりみたいな事が、かかなり多くはあるんですけど、まあ、なんで、やっぱり、休日とかね、まとまった時間とかで、うん、す自由に、すできる時間とかあると、まあ、自分の趣味とか、あの、行きたいとことかは行きます、本当に。うん。
はいはい。 うんうん。 うーん。確かに確かに。 そうですね。はいはいはいはい。 ああ、確かにそうですね。うんうんうんうん。 うんうん。 はいはいはいはい。 うん。 うんうんうん。 ああ、なるほどなるほど。ちなみに趣味は、何が趣味なんですか？
あ、もう、結構、色々ですね。本当に、まあ、あの、小説も読みますし、漫画も読みますし、アニメも見ますし、ドラマも見ますし、映画も見るし、あの、料理がめちゃくちゃ好きですね、なんか。
はいはいはい。 うんうん。はいはい。 おお、滅茶苦茶、多趣味ですね。わあ、素敵だ。じゃ、その休日は、こう、どんな感じで、こう、何時ぐらいに起きて、何して、何何時に寝る、みたいな。
<laughs> うん。 うん。 あ、はいはい。いや、うーん、いや、これがですね、寝るのも好きなんで、まあ、あの、金曜日寝るじゃないですか。でも、基本的にはね、あの、出社しなきゃいけないんで、まあ、大体、まあ、決まった時間に起きてるんですけど、まあ、平日っていうのは。まあ、あの、土曜日に関しても、本当に、あの、何も、アラームとかかけないで、好きな時間に起きるようにしてます。まず。
はいはい。はいはいはい。 そうですね。 はいはいはいはい。 はい。おお、なるほど。はいはい。それって普段はこのぐらいの時間にね起きるけど、その、土曜日だったら、このぐらいの時間に起きるって、どんな感じなんですか？
うーん。 うん。 いや、もう、明確に決まってないんですけど、本当に、私は、本当に、なんか、10時間とか12時間とか寝ようと思えば寝れちゃうんで、そう。だから割と、まあ、その日の体調によるっていうか、前日の、何か、何やったかにもよってくるんですけど、もう、遅一番遅い時は、13時ぐらいに起きた時あって。
はい。 はいはいはいはいはいはい。 ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。 お、ええ、まあまあまあまあ。でもでも、じゅうさんじなら全然、いけてますね。
そうそう。 いや、も、で、そう、ま、そ、だいたいじゅうじから13時ぐらいには起きて、その後はあの、ま、自分の、ま、好きもののその日にやりたいことをやったりですとか、ま、あの、ふう平日とかだとできない凝った料理とかガーって作ったりみたいなのがありますね。
うんうん。 はい。 うんうんうんうん。 あえ、そ凝った料理ってどんな料理されるんですか？
あ、そうですね、割となんか、あの、ま、平日のなんかストレスとかちょっともやついた部分だとかを、もう、本当に割と手間工程がちょっと多い料理とかをなんかガーって作ることによって、ま、ストレスをなんか発散するみたいな部分もあったりするので。おだからそうですね、慣れてる料理というよりかは、あの、なんか調べてみて、なんかレシピとサイトとかで、なんかあるんですよ。なんかオレンジページとかって割となんか料理家があの、ちゃんと説明しているレシピが多いんで、なんか料理家が作るやつなりにすごい工程がなんか手間暇かかってるやつがすごいいっぱいあるんですよね。
<giggles> はいはい。はい。え。 あ、は、なるほどな。そういうこともできるんですね。うんうんうん。 はいはい。 はいはいはいはい。 え、なるほど。うんうんうんうん。 ああ、なるほど。はいはいはい。
ぱぱっとは割と、ま、主婦が出してるんで、なんか、ここをやればなんか、ちょ、短縮できますよみたいなことを言ってるんですけど。そう、だから、オレンジページとかで、なんか、出されてるなんかグラタンとか作ったりとか、なんか、そう。えっと、この前とかは、なんか、あ、今、なんか、中華街でめちゃくちゃ爆流行りしているという噂の、なんか、チャーシューメロンパンっていうのを作りました。
ううーん。 はいはい、はいはい。 なるほどなるほど。 はいはい。 ええ、初めて聞いたチャーシューメロンパン。すごいですね。それを作れちゃうってことですもんね。
<chuckles> ま、だから <chuckles> いや、結構自炊は割とあの、してたんですけども、なんか、本当に仕事始まってからは、割と本当に、なんか、あの、食べるための自炊っつうよりかは、あの、ストレス発散のための自炊に変わりつつある感じはなきにしもあらず。<chuckles>
はいはい。 うんうん。 へえ。なんか、それってどういう原理でストレス解消になるんですか？なんかその、例えば体を動かすストレス解消ま、分かりますね。で、その料理とストレス解消っていうのが個人的にはあんまり結びつかなくって、その点は
うん。 あ。うん、ありますね。はい。 うん。うん。なるほどなるほど。あ、結構、なんか、自分のかたなんか、感じるストレスっていうのが、なんか、平日とかで、ま、あの、人と関わる中で、何かここで、なんか、これ、あん時何か何でこんなこと言っちゃったんだろうとか、あの人、なんか、ああの言い方どうなん何なのよっていうような、モヤモヤってした気持ちとかが、割と何か、あの、フラッシュバックしたり、何か、あの、の脳の中にちょっとモヤっと残ってることとかあるんですけど、なんか、手が込んでる料理とか、なんか、集中力が必要なこととかやったりすると、その、なんか、考える余地がなくなるので、なんか、料理のことだけが頭の中で埋め尽くされて、ま、嫌なこと考えなくなるんですよ、脳内が。そう。
うんうん。 うーん、なるほど、はいはいはいはい。 ううんうん。 はいはいはい。 うん。 なるほど。はいはい。 うんうん。 なるほど。 なるほどな。あ、確かに、なんかその考えはすごくしっくりきましたね。たし確かに、それだったらその嫌なことからこう、すごい解放されそうだなと思ったんですけど、そのはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはい。
うんうん。 <chuckles> うん。 いや、そうですよ。だからうん、ゲームとか小説とかも、似たような感じのメカニズムではやってますよね、ほんとに。
ああ、なるほどな。じゃあ基本的にこう休日は、そういうあまり考えないようにする時間を作るっていうのがメインって感じなんですかね。
うーん。 ああ、土曜日はそうですね、やっぱりなんか、あの、働いた次の日とかなんで、でもなんか日曜日とかはなんか、土曜日のリフレッシュ分、っていうのがありまして、やっぱり、なんか、まあ、それに加えて、まあ、なんか、一切外出ないようなものは、なんか罪悪感あるんで、なんか外とか出てなんか、あの、出かけたりっていうのは全然あります、やっぱり。うん。
うんうん。 はいはいはい。 あ、ええ、そういった時はお一人で行かれるんですか？それともお友達とかと、行かれるんですかね。
ああ、まあ、おとも友達は結構、まあ、あの、ま、タイミングが合えば、ま、行く時もありますけど、やっぱり、まあ、あの、ほんとに1人で自由にやるのが割と、好きではあるので、出かける時とかも、やっぱりなんか、あ、人と一緒に行く場合とかだと、なんか、あの、この人が、あの、私が行きたいところ行ったから、この人がい一番行きたいところも行かなきゃいけないだろうな、みたいな感じを考えつつ、あの、移動するじゃないすか、やっぱり。
はいはいはいはい。 ううん、うん、うん、うん、うん。 ああ。<chuckles> あ、はいはいはいはいはいはいはい。
まあ、なんかショッピングとかもやっぱり自分1人でやった方が、なんか好きなお店だけ、ん、巡れるしっていうところはあるので、ま、ほんとになんか、ストレスを低減するための休日っていう感じで、なんか定義づけてるところはあるなっていう風には思うので、なんか割と自分勝手に動くことが多いです、ほんとに。<chuckles>
ああ、ま、確かに確かにそうですね。うん。 ああ、はいはいはい。 なるほどな。そのストレス、ま、さっき、こう聞いてた感じで、ほんとにこう土曜日、特に土曜日はストレス解消に、こう1日を使ってるのかな、っていう風に見受けられたんですけど。それはどういう経緯で見つかったんですか？なんか、こう仕事で疲れて、最初に料理してみたら、ストレス解消になったとかなのか、また別な理由があったりするのか。
うん。 うん。 はい。 ああ。いや、そうですね、料理に関して言うと、ま、普通になんか、まあ、む今までは割となんか、まあ、毎日自炊とかしてるタイプではあったんで、なんか、あの、ま、そんなになんか、あの、意識してなんか、あの、作るとか、あのそういう感じではなかったんですけど。ま、やっぱりなんか毎日作ってると、なんか、あれ、なんか料理やってると意外と、なんか、嫌な気持ちせずに何か割と、おだや平穏な時間ではあるなみたいな風には、思うようになって。ああ、じゃあ土曜日はなんかちょっと難しいやつ作ってみようかな、みたいなやつで、あ、金曜日とかにね、なんか、明日タルト作るからタルトの材料を、スーパー買ってから帰るみたいな、ことしてみたりとか、していった結果、やっぱり土曜日にだけ、めちゃくちゃ凝った料理を作るみたいなルーティーンが、なんか生まれることになりましたね、なんか。
はいはい。 うんうんうん。 ううーん、なるほどな。はいはいはい。 あ、ええ。なるほどな。はいはいはいはいはいはい。うんうんうん。 ええええ。はいはい。うわ、なるほどな。そのじゃ料理の品目は、月から金の、ストレスが溜まった段階とかで見つけたりするんすか？なんか、「うわ、今日イライラした、ん、絶対土曜日タルト作ってやる」みたいな感じなんですか？
うん。 <laughs> ああ、なんか、す結構なんか金曜日の段階で割と決まりますね、ちょっと。あの、金曜日のなんかスーパーで見て、「ああ、丸、ああこれだな」みたいな。「ああ。パイだな」とか、「ああもう」
あ、そうなんだ。うんうん。 うんうん。<laughs>
「ミートパイ作るわ、ミートパイ」っつって、やってやったりします、ほんとに。うん。
うはいはい。あ、お、じゃあ、それこそ今日は金曜日ですけど、明日は、決まってるんですか。作る料理とかは。
はい。 ああ、そうですね。なんか、あの、なんか、祖母から、なんかラ・フランス送られてきたんで。ラ・フランスでなんかあの、おやつ作ろうと思ってるんですけど、この後なんかスーパー寄る予定で、何しようかなって今思っている段階ですね、うん。
はいはい。 おう。 はいはいはい。 うわ、いいですね、めちゃくちゃ、すごく楽しそうですね。じゃあ、<clears throat> 連休だったりとか、長期休みとかって、どんな風な、おす過ごし方をしてるんですか？
<laughs> ああ。 いや、長期だと割とね、あの、人と関わるのも割と解禁される段階ではあるんですけど。ま、というのも、割と、あれなんですよね、心に余裕がある場合は、別に人と、なんかいても割と楽しく過ごせはするので。そう、だからあの、まあ、だからその、ももちろんなんか、仕事終わっても休み入って、まあ、1日2日ぐらいは、ま、1人で、ううん、なんかいろいろやってまししてますけど、なんかあのね、休みの中間くらいとかだったら、なんかあん友達と一緒に旅行とか行ってもいいかな、なんて思えてきたりっていう感じでは
あ、<laughs> 解禁。うんうん。 はいはいはいはい。 <sniffs> はいはいはい。 ああ、なるほど。はいはいはい。なるほどな。ううん。
あるんすね、心の余裕の有無、によりますね、そこら辺はほんとに。うん。
ああ、ま、確かに。いや、でもなんかそういうのって、心の余裕ってめちゃくちゃ大事ですよね。
いや、ほんとにそうですね。やうん。
ああ、なるほどな。はいはい、どうぞどうぞ。
やっぱりなんか、あの、あるじゃないすか、なんか、旅行なんか長い間だか友達と旅行へ行くと、なんか今までなんかなんか疲れた部分で、なんかあの、嫌なところが出てきたりとか。なんか今まで見れてなかった、なんか粗とか出てきちゃって、みたいなことあるじゃないすか。ね。粗とか出るのって多分なんか、ストレスとか疲れによって取り繕えない部分が出てくるから、そういうところが出ちゃうのかなっていう風には思うので。やっぱり友人関係ね、壊したくないなっていう思いも私もありますので、やっぱり相手のためを思って、あの、疲れてる時は友達と遊ばないっていうのも、あるかもしんないすね。
うん。 はいはい。 <chuckles> うん、確かに確かに。はいはいはい、ありますね。 はいはいはい。なるほどなるほど。ううんうんうん。 はいはいはい。 ああ、なるほど、確かにそれも大事ですね。なんかこう、実際に具体的なそういうなんか失敗例というか、しなんかその友達の粗が見えてしてまった、なんかがあったんですか？
うん。 <chuckles> いや、というかなんかですね、なんかあの、昔というか、まあ、あの、母親とかと父親とかとね、なんか家族となんか旅行行った、ま、ちっちゃい頃ととかであったんですけど、なんか海外旅行とかで、なんか割とあの歩くような、あのことが多いような段階だったり、ま、なんか運動とかが多いような、なんか旅程だったんですけど。ま、そういう時になんか、あの、ほんとになんか母親が、ま、一番体力なかったんで、なんかすごいなんか母親がもうなんか、午後からもうすごい機嫌悪くなっちゃって、<chuckles> なんかなんかレクリエーションとか、あの、なんか普通になんかちゃんと、アクティビティーの予定とかもあったのに、なんかあまりにもイライラしすぎて、もうそのままホテル帰る羽目になっちゃったんですよね。そう。まあ、だからそういう、なんか、やっぱり疲れがイライラを生むんだなって、そういう、ま、小学四年生ぐらいの時に、当時私は思って。<chuckles>
はいはい。 うんうん。 はいはいはいはい。 はいはいはい。 なるほど、うんうんうん。 はいはい。 うんうん。 なるほど。うんうん。 あ、う <laughs> なるほどね、はいはいはいはいはい。
<chuckles> そう、だから、やっぱりなんかあん、友達と、ま、一緒にいるとしても、あの、取り繕える範疇のの間にいないと、やっぱり人間関係ってね、配慮のし合いだから大変だろうなっていう風には、すごいおも思いましたね、やっぱり。うん。
うんうん。 うん、確かに確かに。 うん、なるほどな。いや、でも確かにそれはすごく大事なことですよね。なんかその、相手のために何々をしないっていうその、判断をあらたじラインを作ってくのって、めちゃくちゃ大事だなって思いまし。 なんかはいはい。うんうん。
うーん。 いや、そうなんすよ。<chuckles> うん。いや、もう継続するってなると、やっぱりそういうとこ重要ですよね、やっぱり、うん。
ああ、そうですよね。いや、じゃあそれこそ、その土曜日の、まあ、その休日の予定が狂ったこととかってあったりするんですか。その、料理ができないとか、りょう何を作る気にもならなかったりとか、あとは、なんか、ま、い食材がないとか、作りたいものがないとか、いろんな要因ってあると思うんですけど。<sniffs>
うーん。 ああ。 うーん。 ああ。 いや、普通になんかあの、や、ま、しょうがないんですけど、これは。あの、あんまなんか、近しくないあの、親戚の結婚式があった時があって。<laughs> ま、でも、ま、正直ゆう言っちゃ悪いんすけど、あんま興味ないじゃないですか、やっぱり、うん。し、ま、やっぱりあのちゃんと、あのしゃんとしなきゃいけないっていうのも、あの、ま、ビシビシ感じながらやっぱり赴いて、ま、そんであの、まあまあ、そこそこの料理食べて、まあ、あの帰るってなって、もう夕方夜とかになってみたいな感じになってる、もうほんとに、ああ、もうほんとに、なんで、わずなんか、いわざわざ山形まで行って、そのまま帰ってみたいな、<chuckles> いけなかったの、こいこ、明日の休み1日しかないんだろうと思って、その時はすごいやうやばかった、その、メンタル的に厳しかったですね、ちょっと。<chuckles>
はいはいはい。 はいはいはい。 ああ、なるほど。はいはいはいはいはいはい。 <laughs> ああ、そうですね、確かに確かに。うんうん。 うんうんうん。 はいはいはい。 うんうんうん。 <laughs> わ、確かに確かに確かに。そういうその時は、こう、どういう風にリフレッシュされたんですか？
いや、次の日なんか、近所になんか銭湯あるんで、そこで、あの、そこ行きました。
ああ。<laughs> なるほど。確かにな。あ、じゃあ、銭湯でも、結構、その、リフレッシュというか、その、まあ、休日としての、まあ、さっきおっしゃってた、ストレス解消であったり、そういった役割も、銭湯でも取ることはできるんですか？
うん。 ああい、うん。 はい。うん。 ああ、いや、行きますね。やっぱり、なんか、銭湯好きですし、結構そこの銭湯がなんかいけてるというか、設備も滅茶苦茶あったり、まあ、サウナもありつつ、水風呂もありつつ、みたいな感じで、しかも、あんま、そこ、そんな人いないっていうのもあって、すごい、落ち着いて入れるので、すごい、よく行きますね。だから土曜日のご飯作った、で、なんか、あの、そのご飯探してる間とかに、あの、ちょっと風呂入りに行って、あの、帰りに、ちょっと、あの、クラフトコーラだけ飲んで帰るみたいなことがよくやります。
はいはいはい。 うんうん、うんうんうん。 あ、へえ。はいはいはいはい。ああ、なるほどな。 うん。 うわ、滅茶苦茶いいですね。うわ、なるほどな。この、じゃ、今言ってくれた、この、会話の中で言ってくれた、まあ、その、休日の過ごし方のルーティンであったりとか、まあ、アクティビティ、こういったものの共通点ってどんなことがあるんですか？
<giggles> うん。 うん。はいはい。 いや、やっぱり、あの、会話とか、人への配慮が必要ないところが、やっぱり、あるのかな、なんて思いますよね。
うん。 ああ、なるほどな。うんうんうんうん。
だって、料理もあれじゃないすか。人の好みとかに合わせるとかになってくると、なんか、料理に文句言われて、なんだこいつって思う、なんか、ニュースとかあるかもしんないじゃないですか。
はいはいはい。 <laughs> 確かにそうですね。おっしゃる通りですね。
ですけど、私は、本当に、今、なんか、自分の好みの味作って、わ、美味しいって食べてればいいだけではあるんで。まあ、その分、あれですよね、責任感は、まあ、私生活にはね、多分、乗っかってはいないとは思うんですけど。まあ、しょうがないです、ちょっと、やっぱり、ちゃんと休息取んないと、ちゃんと、働けないタイプの人間なんで。
うんうん。 はいはいはいはい。 はいはい。うんうんうんうん。 うん。 うん、まあ、それでこその休日ですしね、しかもね。うんうんうん。なるほどな。じゃあ、今って、結構、その、まあ、ストレス社会じゃないですか。その、いろんな社会人もそうですし、学生もそうです。なんか、いろんな人たちが、いろんなベクトルのストレスを抱えてると思うんですけど、でも、結構、聞いてる感じ、こう、ストレスとの付き合い方はすごく上手なんじゃないかなっていう風に思っていて、まあ、自分の事を理解するとかもそうですしね。なんか、それで、こう、じゃあ、周りの人とか、これからリフなんか、ストレス解消の方法を教えてください、みたいな事を言われた時のアドバイスとかって、何かあったりしますか？
いや、本当に本当に、うーん。<giggles> <giggles> はい。 そうですね。うーん。 うん。ああ、もちろんもちろん。はい。 ああ。 はいはい。 うーん。 ああ。 いや、もうだから、もう、人にもよるんですけど、まあ、確かに、なんか、人とと、なんか、関わる事で回復する人とかもいるとは思うんで、まあ、そういう人にはちょっと向いてないアドバイスなんですけど、やっぱり、なんか、あの、まあ、仕事で責任があるとかだったら、なんか、責任感が一切かからないような、あの、時間を、絶対、生活のどこかで作るべきだなっていう風には、やっぱり、思いますよね。うん。
はいはいはい。 はいはいはい。 うんうん。 うんうんうんうん、うーん。確かにな。いや、今日はとても、めっちゃ面白いお話、ありがとうございました。すごく楽しかったです。
ああ、こちらこそ聞いてくださってありがとうございました。失礼します。